Düşünsene, o 3 ay yetiştirdiğin domates birinin tabağına geliyor. Sen böyle bakıyorsun tadı nasıl olacak olduğunu söyleyecek falan diye. Sonra "Ya, ben bunu yemeyeceğim ya" diyor çöpe <chuckles> gidiyor. O zaman ne söylemek istiyorsun ona?
Onun <chuckles> Evet. Hı hı. Evet, çöpe atıyor, a Aynen yani söyleyemeyeceğim şeyler söylerim herhâlde. <laughs>
Seni çöpe atacağım, poşete yazık şarkısını armağan edebilirsin.
<chuckles> Aynen. Gerçekten ama ben çok kızıyorum hani böyle tabağımdaki dediğim pirinç tanesinin hani tek bir tanesine kadar böyle yemeye çalışırım. Bu şey değil hani oburluk değil. Doyduysam, eee, yine aynı şekilde böyle paketleyip, kaldırıp o şekilde tekrar hani tüketilecek şekilde buzdolabında mesela saklıyorum her zaman. <chuckles> Hiçbir şey atmam. Hı hı. Evet. Evet ama bu konuda hani, ııı, son zamanlarda biraz farkındalıklar da hani paylaşımlar da falan oluyor ama tam tersi de çok var tabii ki. Hani
Imm, çok güzel. Ben de öyleyim ya. İkimiz de benzer özellikteymişiz bu konuda. İyi ki tanıştık biraz sohbet etmiş olduk. E, tabii tersi paylaşımlar da var.
Imm, aynen. Hani kim nereye çekilecek... Tabii işte artık orası da kişiye kalmış oluyor. <giggles>
Ne kadar uzun konuştuk ettik yemekten. Keşke, eee, bir gün yemeğe çıksak. <chuckles>
Evet. Evet, olur. Ger gerçekten ben de isterim. Iıı, hani
Neden olmasın? Güzel, böyle farklı külter kültürlerden güzel bir yemek olurdu, farklı yiyeceklerle.
Evet, evet, güzel. Bunun sonrası için bence planlamasını yapalım, konuşalım tekrar.
Tamam, planlayalım.
Tamam, teşekkürler.